طَب دلوقتي لمّا أنت جيت فشلت في التجربة دي، حسيت بإيه على طول وقت الفشل، لحظة الفشل حسيت بإيه كده؟
إمم. أ حسيت بخراب بيوت. <laughs> تمام. يعني كيلو لحمة ال آه، آه، آه، وإحباط طبعًا، ما أنا كنت جعان عايز آكل. يعني بُص خسارة بقي من كل ناحية. يعني الأكل باظ، ودفَعت فيه فلوس قشطة ولبن ورز ولحمة اترموا في الزبالة حاجات آه، آه، وبَعد كده ج تاني ما أنا جِبت أكل بقي من برّا طلَبت delivery آدي خسارة تانية. غير بقي إن الواحد ما أنا عايز آكل هاعمل إيه تمام، رُحت جايب أكل من برّا تاني، وبَعد كده غير بقى إيه كمان، تمام، إن أنا بقى حسيت إن أنا ما ما عرفتش أعمل يعني أنا باقول لك شاطر في الأكل. إزاي أكلة زي دي ما اعرفش أعملها؟! لأ كان إحباط برضه.
آه. خسارة مد خسارة مادية يعني، آه خسارة مادية. إمم. وكلّه را وكلّه راح على الفاضي. إمم، اضطريت بقي ما أنت جعان بقى ما أنت جعان لازم تطلب حاجة تاكلها، آه. <laughs> آه. إمم. طَب قُل لنا وقتها كان إيه ردّة فِعل الأسرة عَندك وكده، الزوجة الأولاد ضحكوا عليك والّا إيه اللي حصَل بالضبط؟
اسكت، اسكت، اسكت، اسكت، اسكت بقى ده ده ده ده ليلة ما يعلم بيها إلّا ربنا. ما أنا كنت قايل لهم ب ما أنا كنت قايل لهم بقى إيه آآ، اجهزوا بقى هتاكلوا إيه، أكلة بقى ما ولا ماما بقى ولا ماما بقى ولا تيتا ولا بتاع، هتاكلوا أكلة ما أكلتوش زيّها في حياتكم تمام، رز معم وهمَّ ما كانوش كمان اكلوها قبل كده فكانوا متحمسين بقى إن هُم إيه ياكلوها، شافوها وهي بتترمي في الزبالة وخلاص <laughs>
ليه، إيه اللي حصَل بس؟ ع عشِّمتُهم بقى عشِّمتُهم بقى. إمم. إمم. آه، <laughs> موّت حماسهم معاهم في الز رميت حماسهم في الزبالة معاها.
آه، لا، لا، خل خلاص يعني كلوا بقي. لأ بس فرحوا جاهم جالهم أكل من برّا من اللي بيحبوه بقى ال الحاجات بقى الجاهزة دي.
طَب م طَب يعني أنت لمّا فشلت، ما جالكش في دماغك خالص حاولت إنّك تصلّحها أو تعمل أي حاجة والّا خلاص أنت فقدت الأمل وقتها خلاص؟

حلو.
حلو، جميل، حطيته في الفرن ساعتين، أطلّع ال الطاجن
حطيته.
أدِّب المعلقة فيه، ناشف نشفان السنين. واللحمة ما استوِتش و وال <tsk> إيه ده! هو في إيه؟
يا نهار! طب ال ال ده ليه كده بقى، ليه كده بس؟
ما أنا ما أنا بقى إيه، رجعت للفيديو تاني، طلعت إن لازم أشوح اللحمة الأول الحتة دي فاتتني ما شُفتهاش. تمام، آه، في خطوة آه، بوَّظت الدنيا. امم.
آه، في خطوة مشيتها غلط فبوظت الدنيا خالص. بس بس متأكد إن هو الخطوة دي هي اللي بوظت الدنيا، ما مش مش خطوة إنك سِبته عدد ساعات أزيد م أو أقل من الم المفروض تعمله مثلًا؟ ممكن يكون سِبته مثلًا وقت أزيد، فنشف.
و و و لأ، ما ولأ، وغير كده لأ، وغير كده كمان ال النوعية بتاعة الرز ما كانتش حلوة، يعني هو الراجل مش عارف كان بيقول استخدموا نوعية حلوة وبتاع، أنا جبت الرز بتاع التموين، بتاع الرز بتاع التموين ده ما كانش حلو. فبي مش عارف محتاج مَيّة قد إيه وبتاع، لما سألت مراتي بعد كده قالت لي كانت الدن المهم الدنيا اتدربكت خالص، والأكلة اترمت وكانت حاجة منيلة بنيلة، تمام، يعني كيلو لحمة ضاع ورز ضاع في الأكل و
فأنت استخدمت نوعية آه، مختلفة. إمم. يا نهار أبيض! يعني ما عرفتش حتى حتى وهو ناشف كده إنك تغرس بالمعلقة وتاخد لك تاخد لك معلقة حتى تدوقها، تشوف الطعم عامل إيه؟
ولا الهوا. <laughs> يترمي في الزبالة على طول، ولا أي هو حتى كانت إن أنا
ورميته وقتها في الزبالة، من غير ما تدوق منه خالص ولا معلقة حتى؟
و و لا ما فيش، ده ناشف نشفان رهيب، عارف أنت الطوبة؟ كأنك كده مطلع طوبة من الفرن. امم، واللحمة لازقة في الرز وناشفة وحاجة وما استوِتش حتى، يا ريتها استوت. كانت تجربة سيئة بصراحة.
إمم. يا نهار أبيض! طب دلوقتي دلوقتي موقف ه موقف له يعني س وحِش أوي زي ده دلوقتي، بيخليك تع تتعلم إيه مثلًا؟
امم.

طَب آآ، سؤال نهائي ليك بقى دلوقتي، لو رِجع بيك الزمن قبْل ما تعمل الأكلة ديًّا، كان كنت إيه القرار اللي هتاخده بالضبط؟
ماشي. إمم. لو رِجع بيَّ الزمن بَعد التجربة دي كده، هابتدي بقى إن أنا إيه، أسأل الحاجّة كده أقول لها "الرز المعمّر ده بيتعمل إزاي؟ إيه الطريقة اللي تخلّيه ناجح؟ طَب ما تعملي لنا كده طاجن وأتفرّج عليكِ أنتِ وبتعمليه." عشان إيه، آخد ال sense بقى بتاع التركّاية والحكاية بتاعة الأكل نفْسها.
إمم. يعني أنت عايز تقول لي خلاص، إن بَعد الموقف دوًّا ما بقيتش تطبُخ أي حاجة جديدة أنت ما طبختهاش قبْل كده، كلّ اللي بقيت تطبخُه أنت ما زلت بتطبُخ عادي بس بتطبُخ حاجات أنت طبَختها قبْل كده وبتعرَف تطبُخها كويس.
آه، يا إمّا باقول لك ز أمشِي على الإجراءات دي كده، إن أنا أشوف حد وأعملها، تمام؟ آه، وآخُذ مِنُّه الفكرة، بالضبط كده آه، هيبقى أسلَم.
تشوف حد آه، وتاخذ مِنُّه مثلًا على أرض الواقع، ده بالنسبة لك أحسَن حَل يعني. ودي نصيحتك لأي حد لأي حد ما ب ما طبَخش الطبخة دي قبْل كده.
أي حد عايز يعمل حاجة جديدة، آه، ما ي ما هنخش نفْتي في المطبخ، لأ، يع
طَب ن نصيحتك بقى كمان آآ، لو واحد مش متعلِّم طبْخ أصلًا، يبدأ إزاي ويعمل إيه بالضبط؟
إمم. بُصّ لو أنت ما مش مت أهم حاجة يكون ليك مزاج، عشان الطبخ ده بس إيه، يعني مزاج.
إمم. طَب يعني أنت شا شايفها هواي شايفها هواية شايفها هواية مثلًا؟ إمم.
آه هواية، هواية طبعًا، ام هواية ونفَس و أهم حاجة كده يكون عَنده إستعداد أصلًا إن هو يخش المطبخ، عَنده إستعداد بقى وعنده البدايات كده يبتدي بقى يدوّر على ص وصَفات ويدوّر على ال الطُّرق الصح، ولازم كده يبتدي يجرّب ويغلَط برضه، مرَّة يتحرق مِنُّه الرز، مرَّة المكرونة تبقى معجِّنة، مرَّة مش عارف إيه.
جميل. ما هو دلوقتي <chuckles> مثلًا ما لمّا يجرّب في الأول ويغلَط، ده ممكن يتعقّد ويكرَه الطبخ أساسًا ما ي ما يهوِّبش ناحية المطبخ تاني.
لا، لا، لأ ما هو الطبخ يا يا أ أشطر سِتّات بيوت بيغلَطوا، تمام؟ يعني هُم كانوا اتعقّدوا من الطبخ؟! لازم، أصْل الطبخ ده فيه غلَط وفيه تعلُّم، أصْل هي الطبخة زي ما بيقول لك إيه، هي طبخة واحدة اتعملِت، يا صابِت يا خابِت.
إمم.
بتبتدي تتعلِّم منها بعد كده، أنت بتعمل اللي عليك بس.
آه.

جميل، طب قبل الموقف دوًّا هل حصل معاك موقف مشابه قبل كده، والَّا هي دي يمكن المرة الوحيدة اللي أنت حاولت تعمل فيها حاجة وفشلت فشل ذريع؟
يعن لأ، هو يعني حصل بقى فشل بسيط يعني مثلًا في حاجات اتحرقت فاهم، آآ، حاجات ما حاج آه، ما استوتش، آه، ح حاجة مملّحة آه، حاجة ف ملح زاد، الملح نِقِص تمام، لكن إن هو فشل إنها تترمي خالص دي كانت أول مرّه.
امم، حاجات سِهِيت عنها حاجات لقيتها مملّحة، مملّحة بزيادة أوي، أو طعمها آه. اللي هو تترمي وما يتاكلش منها حاجة، دي أول مرة حصلت معاك، ما حصلتش معاك قبل كده خالص؟
آه، أول لا، لا، لأ إن أنا أرمي أكلة دي يعني أول مرّه، وبعد زمن يعني أنا ب باعرف أعمل أكل من 10 سنين، يعني بعد بعد 10 سنين ده كُلُّه، والخبرة دي كُلَّها ي أرمي الأكل في الزبالة؟
إمم. ما شاء الله، ده أنت خبرة خبرة ده أنت خبرة من زمان بقى في موضوع الطبخ ده.
آه، لأ ما أنا أصل أنا قعدت لوحدي أيام الجامعة كده، وكنت باعمل الأكل لأصحابي، آه و آه، يعني مع أصحابي مش يعني لوحدي من غير والدتي، ومن غير حد يعملها كنا إحنا، و يعني إيه شباب مع بعض كده.
كنت بتقعد في السكن لوحدك ف فمتعلِّم إنك تطبخ يعني، آه. إمم. كل واحد ما ما بيحتاج إن هو يتعلِّم يطبخ يعني بنفسه.
آه، فكُنّا بنحتاج بقى نعمل أكلة بدل ما ناكل من برّه، ونصرف فلوس كتير، فالموضوع ده من زمان من أيام الكلية.
طَب يعني أنت دلوقتي بتقول إن أنت عندك خبرة في الطبخ، أو إن حاب حابب الطبخ وكده، ده جِه بسبب فطرة إنك اتعوّدت و وأُجبَرت على الواقع اللي أنت فيه قبل كده لمّا كنت في الجامعة، والَّا أنت حسيت مع الوقت إنك حابب الحاجة ديَّة؟
أها. لأ بُصّ، أنا حابب إن أنا أتعلِّمها ليه، أنا باحب لما تطَّق في دماغي حاجة كده أعملها، ما أستناش بقى أقول أنا نِفْسي أعمل كذا، يعني ما أجيش أقول للمدام مثلا كذا، آه، أي حاجة أنا ال ال تطَّق في دماغي أعملُه فاهم، خلاص طقِّت معايا أعمل أكلة، أخُشّ المطبخ أعمل أكل إن شا الله لو بيض، فراخ، لحمة، رز، ملوخية، أي حاجة، اللي يطَّق في دماغي أخُشّ أعملُه على طول.
آه. ده ده ده في أي حاجة عمومًا مش الطبخ بس كمان.